¿Me podrías decir en qué momento, eh, des te desconectas de de las redes, y por qué?
Pues, fíjate que cuando yo me desconecto de las redes, es cuando voy a tener alguna salida con amigos, con familia, algún viaje. Y fíjate que yo l yo lo hago principalmente porque yo quiero pasar tiempo con esos amigos, con mi familia, justamente en ese momento, porque para para eso salí. Si quisiera <swallows> estar en las redes sociales, en mi teléfono todo el día, pues, mejor me quedo en mi casa y no salgo. Pero, yo cuando cuando salgo con mis amigos en algún viaje, o con la familia también en un viaje, o que vamos de al Año Nuevo, Navidad o algún cumpleaños, me desconecto de redes porque no quiero no quiero ver nada. Porque siento que se me haría como que una falta de respeto para para ellos, porque no no les estaría poniendo atención, o algo así.
Va, va, va. Entonces, eh, tú podrías decirme que, eh, te te gusta estar en contacto con las personas con quienes te encuentras en ese momento, ¿no? E es es importante. Pero, ¿me podrías decir, por ejemplo, diario, en el en el diario convivir, qué papel juegan las redes, eh, contigo, qué tanto permaneces conectado, o qué tanto dices tú: "¿Sabes qué? Ya, hasta aquí".
Pues normalmente, fíjate que yo las las redes en mi teléfono las utilizo para para estar informado de de mis grupos de de que, oigan, pues algún maestro que diga: "Oigan, no no va a haber clase tal día". Porque yo lo primero que hago al levantarme es revisarle el el grupo de de la escuela. Entonces, reviso, y si el profesor dice que que no habrá clase, entonces, pues, así me me ahorro un un pendiente. Porque me ha pasado que que voy a medio camino, y veo el teléfono, y digo: "Huy, no había no había clase", y lo avisaron antes de que yo saliera. Entonces, pues, por eso me gusta. Pero también en el día a día, yo lo que hago, pues, simplemente es que, eh, cuando estoy yendo a mi casa, que es como el transcurso de 1 hora, yo simplemente, eh, a eh, pongo mi teléfono en mi bolsa, y unos audífonos, y listo. Eh, si necesito estar en en las redes o algo así en mi casa, pues es en mi casa, y en algún tiempo libre que tenga.
Mm. Claro. Okey, claro. Entonces, okey las redes sociales como herramienta, ¿no?, para estar informado y en contacto con con nuestras con las personas con las que, pues, alternamos el día al día. Eh, y y por ejemplo me comentas esta parte de de que llegas, o que vas escuchando tal vez música, no sé, me imagino, me dices que te colocas los los auriculares, eh, ¿te has sentido saturado? O, ¿qué te ha hecho o qué te indica, eh, decir: "¿Sabes qué? Me tengo que separar de esto", has tenido alguna sensación, o o te has llegado a hartar de ellas?
Sí, claro. Sí, sí. Pues, fíjate que que no, porque yo normalmente no no interactúo con muchas personas en las redes sociales. Y simplemente, por ejemplo, las uso para para hacer como que un espectador, y ya. Hay veces que sí subo una que otra foto, pero la verdad yo siento que que, pues, que no estoy sa tan saturado, pero hay veces que digo: "Okey, ya fue mucho, hay que dejarlos so de usar, por ejemplo, ya hasta hasta mañana, o algo así". Porque pienso que n tampoco es tan bueno estar como que pendiente a las redes sociales, de que, por ejemplo, ahora con los videos cortos que te salen, te salen, te salen, y están en todos lados. Entonces, yo pienso que eso es es n están Sí, nos están invadiendo. <laughs> Y haz de cuenta que
<laughs> Sí, el es el scroll infinito, ¿no?
Sí, sí. Y, pues, básicamente eso es lo que quieren, que estemos pegados ahí. Entonces, yo digo como que: "Oye, pues, estoy perdiendo algo de tiempo, podría estar haciendo alguna tarea, o estaría podría estar limpiando mi cuarto, por ejemplo, en lugar de de estar aquí tirado, deslizando el dedo".
Sí, sí, claro, de hecho, precisamente, eh, es es lo que me que para eso va enfocada mi mi pregunta, em, no sé si te ha sucedido, ¿no? Que precisamente por los bien diseñadas que están estos algoritmos y el mantenernos allí pegado en el scroll infinito, y que voltees a ver, y dices tú: "Ah caray, ¿y en qué momento se hizo de noche?". ¿Alguna vez te pasó? ¿Alguna vez, eh, omitiste algo por, es por decir: "Okey estoy conectado, y no me di cuenta de que tenía que hacer alguna actividad?"
<chuckles> Pues no, la verdad, fíjate que no me ha pasado, porque yo soy una persona que le gusta tener un control sobre lo que hace todo el tiempo, entonces, yo a cada rato estoy viendo el reloj. Entonces, yo, por ejemplo, si si llego a mi casa al ful di que a las 3 de la tarde, ¿okey? Eh, yo digo: "Ah, okey, para las 3 y media ya tengo que estar comiendo. Y si no estoy comiendo a las 3 y media, si no estoy sentado, o, al menos, eh, terminando de preparar la comida, digo: "Okey, ya se me está haciendo tarde". Y digo: "Okey, ¿por qué se me hizo tarde?". Eh, a lo mejor me tardé, o,¿no?, pero siempre estoy muy pendiente de lo del del tiempo, de la hora, entonces, pues no, no es que me, eh, haya llegado a pasar hasta ahorita.
Hasta el momento, ¿no? Porque, luego pasa que, ah, voy a revisar a ver qué hora es, y termino abriendo el el celular, termino de utilizarlo, y nunca vi la hora, ¿no? También llega <laughs> llega a suceder. Entonces, okey, tenien teniendo tomando eso en cuenta, ah, ¿hay gente, o, hay personas que sean cercanas a ti que alguna vez te lo hayan dicho, o inclusive que tú hayas notado que tienen estas actitudes para con los equipos y con las redes?
Sí, sí, sí, suele pasar. Me ha pasado que tengo unos amigos que me han dicho que: "Oye, voy a desinstalar Instagram". Digo: "¿Porque no, pues?". "Ya estoy harto de todo, no quie no quiero saber nada durante una se de durante una semana". Y sí, se lo se lo desinstalan, o o inactivan su cuenta. Y yo así como que: "Ah, okey", yo no he tenido que llegar a ese punto porque, fíjate que, pues yo simplemente pues lo cierro, y ya ya no lo vuelvo a abrir por en en algún en algún rato.
Ujú. <laughs> Ujú. ¿Cómo qué consejo le darías, o cómo manejas e estos límites? ¿Cómo es pura voluntad, o, tienes algún eh, alguna actividad, algún hecho concreto, algún método concreto para manejarlos?
Pues, yo creo que es pura mentalidad mía, de que simplemente no quiero no me la quiero llevar pegado al teléfono. Entonces, yo a mí me gusta mucho, pues, aunque me gusta mucho a veces tener mi casa sola, que no haya mu mucho ruido, sí, fíjate que yo sí aprecio la las conversaciones con las personas. Entonces, fíjate que yo prefiero más una interla interacción real que simplemente estar viendo fotos o videos en en una red social.
Digo, yo soy, eh, fiel creyente de que, uh dentro de lo bueno, las redes sociales sí juegan un papel de de compartir, de, eh, e inclusive de acercar, ¿no? A la a las personas, sobre todo aquellos que estamos un poquito lejos. Pero sí está esta situación de ser responsable al al tiempo de utilizarlas. Eh, ¿tú cómo generas esa esa responsabilidad? ¿Crees que es una responsabilidad saber utilizarlas? ¿Cuál es tu criterio al respecto?
Sí, claro. Pues, yo pienso que cada quien las puede usar como quiera, ¿no? Pero también si si, por ejemplo, si te la pasas, por ejemplo, no sé, diciendo publicando en dónde estás a cada momento, pues, yo pienso que eso sí puede ser como que un riesgo, ¿no? Porque así alguien te puede te puede hacer, intentar hacer daño, o algo así. Eh, ojalá que no, porque pero, ha llegado a pasar que hay gente que la rastrean por por sus redes sociales, y y sacan información de ella. Pero, fíjate que lo que tú dices es es importante, porque, eh, nos ha llegado a conectar con gente. Yo he llegado a a reconectar con gente que yo no veía hace años. Y no es como que seamos uña y mugre, ¿no? Pero simple simplemente si si lo llego a volver a ver, lo lo saludaría. Porque ya ves que a veces pasa que te encuentras con alguien, y te quedas como de que, ¿lo saludo, o no lo saludo? ¿Lo saludo o me o me cambio de calle?
<laughs> Sí, pasa pasa en ocasiones. Inclusive, lo que mencionas tú también es es muy interesante. Es decir, em, también las redes sociales, si no sabemos utilizarlas, pues pueden ser utilizadas para lastimarnos. O, también, eh, a veces mostramos un rostro, o mostramos una faceta de nuestra vida en la que apareciera que somos todo el tiempo exitosos, que todo el tiempo somos felices. Y entonces, ¿no crees tú que a veces las redes sociales pueden mostrar, eh, una máscara de lo que realmente es la vida de una persona que tiene facetas múltiples?
Sí, claro que sí, porque hay veces que que nosotros cuando llegamos a subir alguna foto, o ves una foto de una persona, tú tú lo ves y dices: "Oye, no se ve así en la vida real. Cuando yo la veo no no es así". Pero simplemente nosotros subimos una foto que que nos guste a nosotros, que nuestro mejor nuestra mejor cara, valga la redundancia, porque porque nosotros queremos que las otras personas nos vean bien, ¿verdad?
<laughs> Sí, claro, eh, ahora, ¿y y qué tanto es que nos vean bien? Em, no sé, ¿te ha pasado utilizar no sé un filtro? Eh, no sol no para embellecer el rostro, pero luego está esta situación de que se manipulan las las fotografías para que, eh, estas se se vean un poquito mejor de lo que realmente se ven.
Sí, sí. Okey. No, fi fíjate que yo realmente con los filtros no me gusta usar esos filtros que como que se ven como que muy irreales. Yo los uso yo me gusta utilizar los filtros que son como que que te ponen así, por ejemplo, a Leo Messi al lado, al Peje de fondo, o o s son como tipo tipo de juegos que que mueves la cabeza de que: "Oye, ¿cuándo sucedió esto? ¿En qué año pasó esto? Ah, en 1970, en 1972". Y así, pero pero realmente yo cuando subo alguna foto mía o me tomo alguna foto, simplemente abro la cámara de mi teléfono, que eso no tiene fotos, y y lo que salga, lo lo que salga, la foto que me guste, digo: "Ah, okey, voy a subir esta. Esta es la la menos peor.
<laughs> Ujú. <laughs> No, inclusive también podemos, eh, hablar de y las inteligencias artificiales hoy en día en las redes sociales, que ya quieren hacer de todo y que se involucran en todo, y tu información también está involucrada en esto. ¿Qué opinas acerca de ello?
Pues mira, y fíjate que yo es actualmente estoy llevando una un curso que es sobre inteligencia artificial, desde mi mi materia, en mi escuela estoy estudiando algo relacionado con la con la tecnología. Entonces, yo personalmente opino que querer añadirle las inteligencias artificiales a a todo, se me hace como que que es una una moda a los que todos se quieren subir. Porque fíjate que, eh, desde el año 2000 es que hay inteligencia artificial. La inteligencia artificial solo son como que maneras de de resolver un problema, un algoritmo que que lo resuelva rápido, ¿okey? Y no es eso que nosotros pensamos, que es una una un cerebro, otro cerebro. Ah, eh, actualmente sí, pero esos son modelos más recientes que salieron en 2023, 2022. Esos se son otro tipo de IAs, ¿okey? Pero pienso que que ponerle IA a todo es como que cansado. Porque hasta incluso en los en los en te metes a a YouTube y te sale que que, ah sí, una IA para para doblarlo, ¿okey? Ah, puede que sea una buena idea, pero fíjate que muchas veces e ese doblaje automático como que se sí se escucha como que muy robótico, y podría ser hasta innecesario.
Claro. Ujú. Sí. Ajá. Claro, claro. Sí, sí, claro. <laughs> Ujú. Claro. Sí, el el o sea, es decir el todo lo que se está integrando a las redes sociales puede ser, mm, más una pantalla, una moda, y precisamente sobre las modas en las redes sociales, ¿qué me podrías decir sobre d has caído, has hecho algún trending, algo en redes sociales que hayas dicho chin, tal vez no debí de haberlo hecho? O, tal vez decirme, fue divertido y lo volvería a hacer.
Pues, fíjate que yo cuando iba en en en la preparatoria, tenía una amiga que le gustaba mucho grabar bailes de TikTok. Entonces, a veces cuando no teníamos clase, eh, ella nos decía: "Hey, vengan para acá". Y nos nos decía: "Ah, van a hacer esto, van a hacer esto". Y nos ahí nos nos daba casi una clase de baile, y y l ya nos ponía nos ponía a grabar. Pero la verdad, yo no nos quejábamos, era era un momento que para para divertirnos. Sí, sí, porque no no somos aguafiestas, simplemente queríamos pasar un buen momento, ¿okey? Y aunque no no nos saliera a la perfección, y ella se enojaba, nosotros nos reíamos. Ah, pues pues grábalo tú tú sola. Y decía: "Ay no, no, es que no quiero sola".
Ajá. <laughs> Y algo divertido. <laughs> No, bueno, es parte de, ¿no? Bue a eso me refería un poco con que las redes sociales también, pues, pues, ah eh, unen, eh, compartes, este, te acercan. Es tan no no es n tampoco esto esto satanizarlas, pero estaremos de acuerdo en que hay que siempre manejarlo con medida.
Sí. Sí, claro. Sí, exactamente. Sí, porque fíjate que esta situación que yo te cuento, que que pasábamos un buen rato ahí, de que nos grabábamos y todo eso. Y fíjate que hasta la fecha, eh, recuerdo alguno que otro paso, aunque ya pasaron varios años sobre eso, ¿okey? Entonces, pues, fíjate que que de de algo me sirvió.
<laughs> Correcto, correcto, ¿no? Por lo menos, este, no soy un bailarín bailarín experto pero quedó, quedó el el el asunto ese.
Exactamente. Y la verdad, pues, sí sí es como que muy divertido, ya luego ver el video, y que y digas: "Ay, me veo todo tieso y así". Pero pero fíjate que ahora, pues no, ya ya no bailo tanto porque ya no ya no me obligan a a hacerlo.
<laughs> Ya no me veo haciendo eso. Okey. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una charla muy interesante. Espero que volvamos a vernos por aquí más seguido, y este, y volver a compartir contigo. La verdad muy, muy interesante todo lo que platicas.
Ay, muchas gracias. Gracias a ti por por tomarte el tiempo de escucharte, y de y de ponerme atención. Y te te lo agradezco bastante.
Órale, que tengas un excelente día.
Gracias, igualmente.